Bigla ko naisip bakit ba hindi ko gawan na lang ng paraan na, kaysa mapagod ako puwede naman pala akong mag magpa-ano magpaluto 'no? 'Yong delivery, oo puwede rin pala akong magpaluto. So at least hindi ako mapapagod at least 'yong 'yong sanang time na ibibigay ko sa pagluluto puwede ko na ipahinga 'yon, 'di ba?
Pe-puwede naman 'yun, oo pe-puwede rin naman 'yun. Oo, oo. Mm. Yes oo. At kung talagang ano, ah, talagang pagod ka talaga at medyo ano puwede ka naman na, sumilip 'di ba siguro mag-spend ka ng mga isang oras hindi naman siguro masama kasi kung talagang makikita na talaga nila na, ah, ang tawag nito exhausted ka. So mas I'm sure mauunawaan nila at pipiliin nila talaga na mag-rest ka, 'di ba? Para lang makita nila na nag-pa-participate ka talaga, oo. Mm.
Yan. Yes. Mm. Oo, tapo Yes ang importante lang naman is hindi ako sumira do'n sa aking ah, siyempre nakasagot ako 'no tapos may ina ineexpect nila may dala akong food importante is hindi ako sumira do'n tapos nagpakita ko kahit saglit and then kung sa lamang at kung ha talagang, ah Feeling exhausted na ako then puwede naman ako magpaalam at siguro naman ay maiintindihan nila 'yun and at the same time ah, oo 'yun ba namang at least, ah, kung kung tatagal siya ng 3 hours yung 1 hour hindi na masama. So with that period 'no, marami na akong makikilala, marami na akong makakuwentuhan. Oo, sigu 'di ba, oh, so at the same time kapag naman nalilibang ka rin lalo na kapag nag-e-enjoy ka parang sabihin nating, ah, so oo hindi mo namamalayan then at the same time pahinga mo na rin, pahinga ng hindi katawan kundi pahinga na rin ng kalooban mo, ng isipan mo kasi 'di ba nag-e-enjoy ka, eh, nalilibang ka so 'yong stress nawawala na-re-relieve siya so siguro oo, naisip ko par puwedeng gano'n na rin din 'no. So aside from that may iba pa ba na mayro'n akong na-mi-miss out na puwede kong gawin?
Naman ako doon. Oo. Oo, tama. Oo. Nauubos na yung oras mo. Yes. Tama. Oo. Yes. Mhm.

Well actually sa grupong to once a year lang naman yan nangyayari kat oo tuwing nagkakaroon ng gathering mga simpleng meeting lang pero hindi katulad nitong darating na kumbaga Christmas party kasi namin siya post-Christmas par oo, wo post-scheduled siya. So yun, i mm, mm, kasi 'di 'ba tapos na ang Christmas eh, lahat ay mga busy may kanya-kanyang schedule, so napagkasunduan na after Christmas na lang and this coming Monday nga so 'yon, eh, nagkataon naman na talagang ang dami ko rin namang inatupag na mga gawain this if past few days no, so gusto ko gusto ko sana mamahinga. Pero syempre 'yon nga no kailangan umattend ako eh, kumbaga expected ako na darating dun so
Once a year, mm. Ah, alright. Ah, post-scheduled okey. Hmm. Oh. <laughs> I see pero kung saka-sakali po ba 'yong nag nag yo na no'ng nag-yes ka no'ng na-receive mo 'yong invitation eh, excited ka naman? Looking forward ka naman do'n sa Christmas party na 'yan na darating next year ba tama?
Aya hindi this coming ano, this coming Monday 28
Ah, this coming Monday okey, so looking forward ka naman dun before ka, ah, mag-yes sa invitation? Mm.
Oo naman, oo naman kasi kumbaga unang-una, number one is, ah, kumbaga yu yun lang yung magiging gathering ng aming grupo, as solo parent kumbaga solo parents so, ayun oo marami din naman ako kasing mga ka-solo parents na hindi ko pa kilala actually kaibigan ilan lang pero ang pinaka-purpose ko din is alam mo yun maka makiisa sa enjoyment, ah, makapag makaganap dun sa obligasyon ko bilang member no at the same time makakuha, makakita ng mga bagong kaibigan and then siguro huli siyempre meron na kami matatanggap kasi dun na sabi sabihin na nating mga papasko siyempre malaking bagay din yun no oo, so excited din talaga ako, mm, yeah.
Okey. Ah, alright, oo. Kaibigan dun? Alright. Oo. Mm. Oo, bakit ba hindi. <laughs> Deserve naman niyo yun no? Mm mm so marami most likely, ah, mga ilang participants ang mag-a-attend dito malaki bang gatherings ito or sa small community lang ninyo?